À, thực ra á mình cũng có một thời gian đầu á, mình cũng lên kế hoạch hẳn hoi luôn là á thời gian nào mình sẽ làm việc trên công ty nè, rồi thời gian nào mình sẽ làm dành thời gian để mà làm những cái công việc ở nhà, ở cửa của mình. Ví dụ như là, ừ, mình sẽ dành ra một buổi sáng đâu đó tầm 3, 4 tiếng gì đó mình làm, xong rồi tới buổi trưa thì mình sẽ nghỉ ăn trưa nè. Mình nấu ăn dành dành ra khoảng 1 tiếng đồng hồ nấu ăn nè, rồi tầm 15, 20 phút mình nghỉ ngơi với lại làm việc nhà, ví dụ như là quét cái phòng mình, hay là hút bụi gì đó một tí nè. Rồi sau đó mình lại quay trở lại mình làm việc nữa. Nhưng mà á bạn biết sao hông? Nó không có được lâu dài, tại vì bản thân mình mình làm mình là một cái người mà một nửa một phần á mình cũng sống làm theo kế hoạch, nhưng mà một phần thì còn lại á thì mình lại sống theo cảm xúc, mình làm việc theo cảm xúc nhiều hơn. Khi mà á, mình thấy nếu mà mình muốn
Ừm. Vậy hả? À, nhiều khi nà tập trung quá, đúng không? Gọi là, khi mà làm việc thì bị tập trung vào công việc quá, đúng không? Ồ, vậy thì không biết nà khi đó thì khi mà tập trung vào công việc như vậy thì bạn có thử đặt cho mình những cái, gọi nà, những cái báo thức chưa? Kiểu, mình sẽ, à, đến cái thời gian này nó sẽ có những cái đồng hồ để nhắc mình chẳng hạn?
Đúng rồi, mình tập trung quá, đ đúng rồi. Khi mà mình bị cuốn theo cái dòng công việc á. À, bạn biết sao hông? Khi mà á mình làm như bạn vừa nói á là mình đặt báo thức cho mỗi cái lúc mà mình làm việc, ví dụ như là làm việc tầm 1 tiếng đồng hồ là mình phải nghỉ ngơi một tí mình làm việc khác, đúng hông? Thì á mình lại cảm giác cái việc đó nó hơi làm phiền mình một tí khi mà trong vòng 1 tiếng đồng hồ đó mình đang trong một cái trạng thái tập trung nè, đầu óc của mình đang suy nghĩ về cái công việc rất là tốt luôn nè, rồi những cái công việc mà những cái thứ nói chung là, những cái thứ liên quan tới công việc của mình á nó đang nằm trong cái hệ thống trong đầu của mình hết đi. Mình đang trong một cái luồng xử lý của nó mà mình lại phải đứng lên, mình tạm thời mình ngưng làm việc á, thì cái đó nó nó hơi, dạng giống như là, nó hơi cắt cái cắt cái cơn mà mình đang tập trung á. <chuckles>
Ừm. À, đúng rồi ha, gọi là, đúng rồi, kiểu như, mình đang tập trung như thế bây giờ tự nhiên mình đứng nên mình làm những cái việc khác lặt vặt thì cảm thấy nó lãng phí, đúng không? Hơi lãng phí cái khoảng thời gian mà mình tập trung được công việc. Ồ, à, thế thì cũng có một cái cách rất hay đó là không biết là bạn đã thử chưa kiểu như nà, ừm, cái nức cái núc mà mình chưa tập trung vào công việc ấy, kiểu, mình còn đang nhàn rỗi chẳng hạn, mình sẽ làm những cái công việc mà lặt vặt chẳng hạn như là thay vì phải nấu cơm vào buổi trưa thì mình có thể nà, ờ, chuẩn bị những cái bữa ăn vào buổi sáng chẳng hạn, trước khi mình bắt đầu vào công việc ấy.
Đúng rồi, chính xác luôn.